冬はやっぱり、白は入りますよね。うん、白で、あとは、わわこう
白とか？ うん、あ、ちょっと。黒？どうでしょうか？
まあ、うん。
うーん。
そんな感じじゃないすか、黒とかね、そういうので、うん。
うん、え、春はどうですか？
春は、なんかその年の流行りの色が、きる来る感じがしていて。
うん。 うーん。 ん、なんか、ちょっとなんか、どうでしょう。黄色とか、あったかい色みたいな、どうですか？ああ、ピンクイメージ、あ、ま、桜のイメージなので、やっぱりピンクとかありますよね。
んかいね。もうあと、ピンクとかね、うん。 そうそう。ね。で、黄色は多分菜のはあの、あれから来てるんですよね、なんとなくね。で、並んでると、やたら綺麗っていう、うーん、ね。はい。
うん。 そうですね、菜の葉、あ、 ですね。うん、うん。そうですね。そうすると、じゃあ夏は、ま、やっぱり緑、みたいな感じですかね。
夏、青じゃないですか、やっぱり。海だから。うーん。
青、海。 ああ、水の
そうですね。
青か。ああ、なるほど、確かにそうですね。それイメージありますね、確かに。うん。
うーん。 まあ、でもね、まあ、でも、そっちの、あの、緑ってのもありですよね。うん、なんかその、新緑のみたいな。うん。ね、そうですよね。うん。とにかくなんか、うーん、いろいろあるなって。<laughs> く、よう、ね。
うーん。ま、そうです。新緑のってどういう意味だよね。ああ、そっか。でも、うん。そうですね。意外になんかこう、季節をこう、かわ感じられるものって、意外に多いのかなって、ちょっと思いますね。こういう風な、あげてみると。うん。やっぱりね、都市とこう田舎でも、違ったりしますしね。うーん、うん。ま、なんかイメージ的にはうんうん。
そうですね。あとなんかが、いかんですね。うん。 そうですね。うん。 あ、そうかもしれないすね。うん。ま、都市の方が、なんとなくこう、そこで完結しちゃうみたいのがあるから。あ、ゴミの出方も違いますよね、あの、はい。
ああ、なるほど。 あ、なるほど。ほう、そうですね。うーん。なんで、まあ、ない。どうですか、田舎のイメージだと、ちょっと、うん、たば田んぼがこう、なんですかね、グリーンみたいなイメージとか。うんうん。もあったりとか、うん。
ええ。 ね、うーん。 はい。 グリーンみたいな、へえ。なんかあれですよね、ほんとはちょっと違うんでしょうけど、そうやって見えたら綺麗ですよね、なんか。
うん。 ま、そうですよね。うーん、まあ、結構結構、や、いろんな感じ方がある中で、うーん。
うん。 そうですね、うーん。なんかあの、バラバラバラバラ、話してみて。うーん、まあ、まだまだ季節感、捨てたもんじゃないなっていう、感じはしましたね。はい。
うん。ええええ。 うーん、っていうのもね。ですよね、意外になんかこう、うん、季節ってもう、色んな面で感じられるもんなんだな、っていうのはすごくね、分かりやすかったですけど。うーん、なんかこうね、季節のこう、うん、大事な季節なのでね。まあ、こういう風に感じていけたら、という感じですかね。はい、今日はありがとうございました。はい。
ええええええ。はい。 ね、はい。 そうですよね、はい。 いえ。 そうですね、はい。 こちらこそありがとうございました。